Ya, ne zaman, eee, seyahate gitsem, ya, bu iş için birkaç günlük seyahat de olabiliyor ya da, işte, hani, tatile gitmek gibi 3-5 günlük, 1 haftalık ya da aile ziyaretlerinde, mesela, işte, 2 haftalık Türkiye ziyaretleri falan oluyor. Eee, böyle rutinlerim bozuluyor, işte, yemek yeme alışkanlığı bozuluyor, eee, fazla belki biraz alkol alıyorum, aralarda böyle ara öğünlerin, eee, normalde hiç yapmadığım bir şey, mesela, ara öğün diye bir şey türüyor benim hayatımda. Eee, bir de, mesela, işte, 3 sene önce, tabii, yurt dışına taşındım, İspanya'ya. Buraya taşınınca, mesela, ilk başta yemek yeme saatlerinde problem yaşadım çünkü hava burada özellikle, işte, m eee, bahar aylarından sonra yazın sonuna kadar çok geç kararıyor. Ya, saat 21:00 hâlâ gün aydınlık, böyle saat 21:00'da akşam ve, yani, insanlar o saatte böyle, hani, yavaş yavaş yemek yemeye başlıyorlar. E, ben Türkiye'deyken hep böyle 19:00'de 20:00'de yemeye alışmışım. Ya, bu böyle, hani, dengesizleşince, eee, şeyler, bu rutinler benim hayatımda, özellikle yemekle alakalı olarak, eee, o zaman geriye dönüp bunları tekrar rayına oturtmak böyle biraz beni yoruyor, eee, ve iyi hissetmiyorum öyle olunca. Bu konuda sana birazcık böyle içimi dökeyim dedim. Eee, hani, bunları tekrar böyle dengeye getirmek için de belki bildiğin güzel bir şeyler vardır, eee, öğütler vardır bana vereceğin.
Evet. Mutlaka. Evet. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Iıı, ya öncelikle, ımm, bu durum galiba hepimizin aşağı yukarı deneyimlediği bir durum. O yüzden kendini bu konuda, ııı, yalnız hissetme. Sadece, ııı, bunu tanımlayabilmiş olmak bile çok iyi bir ilerleme diye düşünüyorum. Çünkü birçok insan, evet, bunu, ııı, tanımlayamaz bile ve, ııı, genellikle, ııı, planlardan sonra rutinler bozulmuş bir hâlde çok uzun süre yalpalanır vs. O yüzden tebrik ederim.
Peki. Anladım.
Iıı, bunun için de belki şöyle yapabilirsin. Hani, aaa, birazcık seyahatlerinin uzunluklarını konuşalım istersen. Ne kadar uzun süre seyahate çıkıyorsun ya da hep, ııı, na nerelerde kalırsın ailenin yanına gittiğinde? Git aaa, ya da otele mi gidiyorsun ya da imkânların, ııı, kendi rutinlerini sürdürmeye yönelik olabilir mi? Bunu biraz sorgulayalım.
Tabii. Hı hı. Tamam. Eee, ya, eğer ki iş için bir yere gidiyorsam genelde bu, işte, maksimum herhâlde 3 günlük falan seyahatler oluyor. Çünkü genelde bir fuar için başka bir şehre gidiyor, başka bir ülkeye gidiyor oluyorum. Eee, orada da böyle otel değil de, otel artık daha pahalı olduğu için, Airbnb'de kalmayı tercih ediyorum. Çünkü iş için gittiğim, ııı, bütün bu seyahatlerde sabah çıkıyorum, akşama kadar zaten yokum. Yani, eee, zaten ya iş için dışarıdayım, bir yerlerdeyim, bir mekândayım ya da onun dışında da tabii ki eğer boş vaktim varsa da o şehirde gezmek isterim. Hani, böyle o resmen ufak bir, minik tatile de dönüşsün diye hani böyle çabalarım olur. E, orada, tabii, şimdi öyle olunca, hep dışarıda yiyorum, yani, o, eee, kaldığım evde yemek falan yap hazırlamakla uğraşmıyorum. Eee, ailemin yanına gittiğimde de şöyle bir durum var. Yani orada tabii, eee, annem sağ olsun, yani, onun yemeklerini çok sevdiğim için zaten benim geleceğimi öğrendiği anda şey program yapmaya başlıyor. Hangi gün ne yaparız, ne yerim, eee, ne yerim onu ayarlıyor ve onun dışında da, hani, benim, yine, sevdiğimi bildiği, ııı, atıyorum iii, pideci olsun, işte, ne bileyim ben iyi bir dönerci bir yer falan varsa, hani, burada bulamayacağım şeyleri orada bana yedirtmeye çalışıyorlar. E, böyle olunca genelde kilo alabiliyorum. E, dolayısıyla biraz, tabii bu uykumu da etkiliyor, uyku düzenimi de etkiliyor. O şişkinlikle rahat uyuyamıyorum falan. E, bunlar, işte, hep böyle bu, ııı, rutinlerimin bozulmasına sebep oluyor toplamda.
Evet. Hı hı. Evet. Harika, hı hı. Doğal. Hı hı. Döktürüyor. Harika. Süper. Hımm. Hı hı. <tsk> Anladım. Şimdi aile kısmında belki kendine bazı Şimdi, bazı şeyleri "yeme" diyemeyiz. Ama onun yerine daha az yemek belki bir opsiyon olabilir. Hani, yediğin şeyleri, evet, porsiyonlarını belki dengeleyebilirsin diye düşünüyorum çünkü zaten ev yapımı yiyecekler. Hani, belki hamur işi olduğunda biraz afaki görünür ama, işte, 2 Evet, 3 tane poğaça değil de 1 tane yersen sanırım bu hem, eee, fiziksel olarak da şişkinlik hissettiğin için uyumama durumu da yaşanmaz hem de aslında besin değerleri vs. bunları da ku aaa, tutmuş olursun. Onun haricinde hiç u uygulama kullanıyor musun? Eee, besin değerlerin Yani günlük alman gereken besin değerlerini saymak için.
Hımm. Güzel. Haklısın. Evet. Uygu Eee, yok, böyle bir alışkanlığım yok. Genelde, böyle, hani, eee, üç aşağı beş yukarı normalde, işte, bu, hani, rutinimin dışına çıkmadığım zamanlarda, evdeyken, yaşadığım yerdeyken, hani, aynı şeyleri genelde yerim. Eee, sağlıklı, mümkün olduğunca beslenmeye çalışırım. Bir de yeme saatlerim de, böyle, çok aynı olduğu için, hani, kilom da çok böyle oynamaz. Genelde aynı kiloların etrafında, hani, 1-2 yukarı, 1-2 aşağı giderim. O yüzden, hani, böyle bir uygulamayı kullanmaya hiçbir zaman ihtiyaç duymadım.
Evet. Harika. Hı hı. Eee, o zaman belki seyahatler özelinde kullanmayı deneyebilirsin. Hani, eee, sadece, aynen, gün gündelik rutinindeki tek 1 günün, eee, sayımını yaptıktan sonra, hani, seyahatte karşılaştırarak bir şeyler, eee, yiyip içmek, eee, gibi bir opsiyonun olabilir. Ne dersin?
Hımm. Mantıklı. Evet, harika bir fikir ya. Gerçekten, niye ben hiç bunu düşünmedim? A, çok çok iyi. Yani, normalde bakayım, hani, ben, eee, günlük hayatımda, hani, normalde ne kadar yiyorum, bir bileyim onu tabii, kaç kalori alıyorum, eee, hani, bir ortalamaya bakayım. Sonra da, eee, tatile veya, işte, böyle iş seyahatine çıktığımda, bir işim olduğunda, eee, kendime o sınırı koyayım. Hani, “Günde, tamam, ne istiyorsan ye ama bu kadar kalori alacaksın.” ve o zaman da bu düzenimi aslında bozmamış olurum. Çok haklısın ya, süper. Çok iyi fikir.
Denenebilir evet. Evet. Evet. Evet. Kesinlikle ve, yani, sadece kalo kalori değil, eee, farklı tipteki besin değerlerini de tamamlamak adına, eee, sanırım, bu şişkinlik yani, karbonhidrat ağırlıklı değil de protein ağırlıklı bir şeyler yemeyi tercih edebilirsin, mesela, bu Airbnb ve başka şehirlere gittiğin süreçte. Belki işe yarar ve lokal şeyleri de, eee, yememezlik etmezsin bu sayede.
Tamam. Hı hı. Evet evet. Bu da, doğru.
Onun haricinde, evet, bir, eee, bu bir takip yaratabilir, eee, ya da bunun yanında, belki saatlerini düzenlemek bir seçenek olabilir, yeme içme saatleri. Emm, ne derler, eğer bir başkasına bağlı bir rutin değilse seyahatlerdeki yeme içme düzenleri, belki aralıklı oruç yapabilirsin o dönemlerde.
Hı hı. Evet o da o da olabilir, doğru.
O da etkili olabilir. Evet. Eee, ve bunun haricinde de eğer bilmiyorum spor alışkanlığın var mı?
Anladım. Var, spor yapıyorum.
Harika. Gittiğin yerde de yapmaya devam edebiliyor musun?
Eee, yani, seyahate gittiğimde tabii ki, hani, bir spor yapmaya, eee, hani, şöyle olabilir, belki, hani, yaz tatili, hani, zamanında daha böyle su sporlarının, ne bileyim, işte, ya da plajda yapılan spor çeşitleri varsa onlara belki, hani, biraz katılabilirim ama zaten genelde yüzüyorum. Eee, hani, yaz tatilinde suda bayağı vakit geçiriyorum ama onun dışında, hani, mesela onun dışındaki zamanlarda, kışın falan böyle bir yere gittiğimde, yani, spor yapmaya gitmeye herhâlde vaktim de olmaz. Çok da, eee, tercih edeceğim bir şey olmaz. Çünkü, hani, orası ya iş için ya da, işte, gerçekten tatil için gittiğim bir yer. Eee, hani, o dönemlerde 3-5 gün spor yapmazsam gerçekten, hani, böyle hayatımda, eee, çok büyük de bir değişim olmaz. Bunun eksikliğini, hani, en azından geri döndüğümde, o kadar çok hissetmem ama tabii ki aylarca bir yere, eee, gidiyorsam, gitmek zorunda kalırsam o zaman, tabii ki bunu da bir şekilde orada nasıl, hani, bir spor yapabilirim, ne yapabilirim diye ona bir bakarım. En kötü ihtimalle bir yürüyüş rotası çizerim kendime gittiğim yerde. Kesinlikle, yani, hani, hareketten uzak tutmam kendimi.
Hı hı. Harika. Hımm, hı hı. Evet. Evet. Anladım. Zaten iş seyahatlerinde de, eee, şehri dolanmak için yürüyorsunuzdur diye varsayıyorum. Doğru mu?
Doğru, aynen öyle, evet. Çok sevdiğim bir şey zaten yürümek. Çünkü, eee, gündüzleyin, hani, evden çalışıyorum. Eee, evden çalışırken de, hani, bütün gün bilgisayar karşısına ya da telefonla, işte, işini hallediyorsun ya da, işte, bir şeylere bakıyorsun, ediyorsun. E, yani, orada kafanı, eee, farklı bir yere doğru ruh hâlini değiştirmek için orada bir bir değişim yapmak zorundayım. O da benim için her zaman en iyisi dışarı çıkmaktır. Dışarı çıktığımda da tabii ki, hani, gidip bir yerde bir kafede oturmak değil de, ya, onu da yapıyorum da genellikle ama ben yürümeyi çok seviyorum. Yani, böyle, en az bir çıkıp 0,5 saat 45 dakika güzel bir yürüyüş yapıp Evet o, eee, hem ruh hâlime iyi geliyor hem de sağlığıma tabii ki iyi geliyor.
Evet. Evet. Harika. Anladım. Süper. Eee, öyleyse, yani, spor belki bir seçenek olabilir diyecektim ama dediğin gibi zaten yürüyüşler, eee, bu iş seyahatlerinde mevcut, eee, ve diğerleri de söylediğin gibi tatil olduğu için gerek, eee, yok. Sadece, işte, eee, biraz kalori durumuna kontrol etsen galiba iyi olabilir ya da, böyle, dediğim gibi aralıklı oruç gibi, eee, beslenme pencereleri yaratabilirsin kendine. Aaa, onun haricinde bozulan sadece beslenme ve bu tarz, ııı, rutinler mi, yoksa başka şeyler de bozuluyor mu, hani, alışkanlık edindiğin?
Tamam. Harika. Hı hı. Yani, genel olarak şu anda düşündüğümde en aklıma gelenler, bu beslenme ilk başta tabii ki. 2.'si de dolayısıyla, hani, biraz uyku bozulabiliyor. Eee, onun dışında sanırım yok. Onun dışında, her şey ig eee normalde, işte, hani, böyle bir ara verdiğinde, geri döndüğünde, hani, çok eksikliğini ya da değişikliğini hissetmediğim şeyler. Eee, bu 2 konuydu ve bu söylediklerin de aslında benim çok işime yaradı. Bunların hepsini uygulasam, eee, eminim ki bu konudaki bu dengesizliği çok daha kolay bir şekilde çözerim. Hatta hiç bu dengesizliğe girmeden belki, eee, rayında direkt götürüp ondan sonra da hiçbir şeyi değiştirmeme gerek kalmaz. Eee, vallaha beni dinlediğin için çok sağ ol. Gerçekten, eee, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.
Evet. Harika. Süper. Harika olur. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için keyifti. Umarım bir an evvel, eee, rayına getirirsin dediğin gibi. Eee, ve enerjin de toparlanır ve günlük rutinleriniz de etkilenmez. Sadece belki son olarak şunu tavsiye edebilirim. Hani, direkt, eee, rayına oturması beklentisi b seni belki üzer. Hani, adım adım, eee, yapmak bir seçenek olabilir. Biraz daha küçük beklentiler yaratmak da bir seçim olabilir. Çünkü daha sonra demotive olmanı istemeyiz hani. Iıı, genel olarak istenmez. O yüzden, eee, çok kendine yüklenme. Eee, benim için keyifti. Ben teşekkür ederim ve umarım en kısa zamanda çözülür.
Evet. Hımm, anladım. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşürüz.
Görüşürüz.